Ehm, montagne a strapiombo secche, completamente secche, sdrucciolose con 40 gradi ovviamente, perché io mi trovavo a luglio in Oman, che sta appunto è una zona desertica come sappiamo e quindi nella penisola arabica e quindi faceva anche molto ca
Oddio. Tra l'altro non sapendo se queste strade portavano da qualche parte, perché non erano delle strade vere e proprie, perché sei andato proprio tu fuori strada. Mh.
Più o meno. Esattamente. Esattamente, ed erano strade sconosciute e sbarrate, molte delle quali
Mh-mh. Non sei tornato indietro, non ti è mai venuto in mente: "Okay, forse è il caso che torni indietro perché queste strade chissà se portano da qualche parte, che pericoli ci sono."
Allora, ad un certo punto ho avuto un po' di paura, più che altro non io, ma in special modo la mia ragazza che giustamente si è molto preoccupata.
Eh. Eh, ci credo. Certo, immagino.
Sto usando un eufemismo <chuckles> dicia <chuckles>
<chuckles>
Ehm. A al di là di questo, ehm, mi ha colpito tantissimo perché io sono andato proprio dove volevo. Ho scoperto dei posti assolutamente fuori da qualsiasi rete di turismo, da qualsiasi esperienza.
Mh, sicuramente <chuckles> questi posti non credo che tu possa trovarli su una guida turistica.
Assolutamente. Col senno del poi mi rendo conto che ho fatto cose pericolose, me ne rendo con
Mh. Ah-ah.
ehm, inavvertitamente. Non avrei fatto nulla diciamo di proposito per mettermi a rischio, perché la mia vita vale di più ovviamente. Però, poteva andare potenzialmente peggio, perché se la macchina scivola in una strada diciamo di 2 metri di larghezza, se scivola giù poi
Per mettere in peri mh. Mh-mh. Certo.
è inutile stare a spiegare diciamo le conseguenze.
Le conseguenze che sono abbastanza ovvie. Per fortuna non è anda non è successo nulla di tutto ciò, ehm, e sei stato m molto fortunato e ti sei anche goduto il paesa
Esatto. Mi sono anche goduto questi paesaggi. Ehm, diciamo che è stato unico mi sono poi bloccato perché, perché ho incontrato sulla strada un altro fuoristrada, questa volta di, ehm, persone locali che era bloccato perché non riusciva più a salire la salita. Cioè, intendiamoci la pendenza.
Cer Mh-mh. Ma dai.